हुँ, से सबकी मम्मी बोलती हैं।
आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
ये तो सबकी मम्मी बोलती हैं कि खाना छोड़ोगे तो मार खाओगे।
<chuckles> हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
<clears throat> हुँ। मेरे हिसाब से यही दुनिया में जितना खाना बनता है लगभग वन-थर्ड वेस्ट हो जाता है।
बिल्कुल।
जितने भी घरों में बनता है।
हुँ। मैंने भी ऐसा ही कुछ सुना है।
जी। मतलब मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना खाना 3 लोग के लिए बनता है।
हाँ, हाँ।
उसमें से एक बंदा खाना खा ही नहीं पाता है।
हाँ, हाँ।
या छोड़ देता है।
हुँ, बिल्कुल।
और इसमें ये है कि एक तरफ हम फूड वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं।
हाँ, हाँ। और क्या बहुत लोग भूखे सोते हैं। मेरे ख़्याल से
आपने नोटिस किया होगा कि नहीं आपने नोटिस किया होगा कि घर में मेहमान आ रहे होते हैं। तो माँ या बहन ज़्यादा खाना बना देती हैं रीज़न सिंपल है कम पड़ गया तो शर्म हो जाएगी।
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा थोड़ा होना भी चाहिए।
लेकिन।

तो वो लोग मतलब थोड़े से खाने पर गुज़ारा करते हैं। उनका पेट भी नहीं भरता है, वो उस खाने पर गुज़ारा करते हैं, जी। और शहर में क्या होता है, शहर में लोग ज़्यादा खाना बना लेते हैं कि एक मतलब कोई भी अच्छी चीज़ बनाएँगे तो वो ज़्यादा बना लेंगे
अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।
कि मतलब हम उसको मतलब बहुत उससे खाएँगे, आज अभी खाएँगे, सुबह खाएँगे फिर क्या होता है, सुबह जब आती है तो सुबह वो खाते नहीं हैं, बर्बाद हो जाता है वो खाना।
अच्छा। अच्छा, अच्छा।
जी, जी। मैंने अक्सर देखा है।
क्योंकि ठंडा हो जाता है और स्वाद मतलब थोड़ा कम लगने लग जाता है।
टेस्ट हाँ, वो टेस्ट, वो हो जाता है खराब हो जाता है।
हाँ जी, हाँ जी।
जी।
तो आप मुझे अपना बताइए की अगर क्या कहते हैं आपका आपके घर में खाना-वाना एक्स्ट्रा ब बचता है या फिर आपके जैसे भाई-बहन है कोई और वो खाते नहीं है और वेस्ट कर रहे होते तो क्या आपको गुस्सा आता है?
के लिए हुँ, हुँ। जी। हाँ भाई, गुस्सा तो क्यों नहीं आएगा, गुस्सा अगर खाना कोई छोड़ेगा तो गुस्सा नहीं आएगा भाई। इसलिए पहले ही कह देते हैं कि उतना ही लो जितना मतलब खा सको।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी।
मुझे बचपन की वो याद आ रही है स्टोरी।
बताइए, बिल्कुल।
जब मेरी दादी हर बात पर मतलब कहती थी जब खाना खाने बैठो
हाँ, हाँ।
कि बेटा थाली में जितना लो उतना है जितना लो उतना ही खाना एक दाना भी वेस्ट मत करना। क्योंकि एक दाने के पीछे किसान की मेहनत छुपी होती है।
बिल्कुल। हम्म।

हम अपनी गायों को दे देंगे वो खाना और कहीं न कहीं जो हमारी गायें हैं वो बड़ी ही खुशी से खाएँगी, बड़े ही स्वाद लेके वो खाएँगी, क्योंकि उन्हें भी अगर हम देखें तो भूसे से ज़्यादा रोटी पसंद है, तो इसीलिए अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गाँव का बताऊँ, तो गाँव में कहीं न कहीं मैंने ये देखा है कि
अच्छा। अच्छा।
खाना अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बनता है तो कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन, यहाँ शहर में मम्मी सिर्फ़ 1 रोटी एक्स्ट्रा बनाती हैं और वो भी अगले दिन खा जाती हैं।
जी, जी। अच्छा। जी।
हाँ जी।
तो, मुझे भी एक मतलब अ, याद है कि एक बार मैं एक शादी में गया था।
हाँ, हाँ।
तो शादियों में आप जानते हो बफे सिस्टम रहता है। सब
बिल्कुल।
तो वहाँ बफे सिस्टम था।
बिल्कुल।
जितनी भी डिश थी बहुत टेस्टी लग रही थी, लोग अपनी प्लेट भर-भर के ले गए थे।
हाँ, हाँ।
लेकिन, खाने के बाद उनकी प्लेट में आधा खाना बचा हुआ रह रह जाता था।
अच्छा, अच्छा। हम्म।
उस वक़्त मैंने देखा कि एक स्टाफ मेंबर जो था वो सब फेंक रहा था।
हाँ, हाँ।
उसी समय, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या हम सिर्फ़ अपनी आँखों की भूख के लिए ज़्यादा ले लेते हैं और असली भूख भूख का इंसान को भूल जाते हैं?
हाँ, हाँ। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर हम देखेंगे
यहाँ गलती से बनाने वाली की नहीं होती है।
तो यही पाएँगे कि शादियों वगैरह में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब आप समझ के चलिए कि
जी। जी।
मेरा मानना है कि आधा खाना तो नुकसान ही हो जाता है शादियों वगैरह में हमारे यहाँ पे।
जी, बिल्कुल, जी, जी।

बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं, न कहीं जो भी खाना जितना भी खाना बच रहा है शादी पार्टियों में तो देखें तो रेगुलर बेस पे खाना बचता है। तो उसमें से जो भी ऐसा खाना है जो, सड़ा नही है या फिर अगले कुछ टाइम तक सड़ेगा नही, अगले कुछ घंटो तक पता है।
जी।
तो, कहीं न कहीं उसको संभाल के स्टोर कर देना चाहिए, फ्रिज वगैरह में या जो भी है।
जी। जी। जी।
और अगर अग हम ये चीज़ गर्मियों में नहीं कर पा रहे हैं एक बार के लिए
जी।
क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है ना रात का बना खाना सुबेरे तक सड़ जाता है।
जी। उ, जी।
तो, हमें ये काम सर्दियों में तो पक्का-पक्का करना चाहिए। क्योंकि, सर्दियों में कहीं न कहीं बिना फ्रिज के खाना 2 दिन तक चल जाता है।
जी, जी, बिल्कुल।
तो हमें कहीं न कहीं ऐसी जागरूकता फैलानी चाहिए समाज में, खासकर ऐसे शादी पार्टियों पार्टी वालों पे कि
जी। बिल्कुल सही कहा आप
आप ये खाना जो है एनजीओ वग़ैरह को दो और एनजीओ वग़ैरह को भी लगातार टच में रहना चाहिए ऐसे मैरेज हाल वग़ैरह से। आपका क्या मानना है इस बारे में या और कोई तरकीब आप सुझाएँ?
जी। जी, जी, जी। ये मेरा बिल्कुल यही मानना है कि हमें एनजीओज़ के टच में होना चाहिए या हमें कोई ऐसी जगह मतलब देखना चाहिए जहाँ पर जहाँ पर मतलब बहुत लोग रोड पे सो रहे हैं वो खाना खाने खाना खा के नहीं सोते हैं वो ऐसे ही सो जाते हैं वो, उनके पास क्योंकि खाना क खाने के लिए वो नहीं होता है।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी।
इसीलिए हमें उन तक पहुँचाना चाहिए। या फिर ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को या आपने अच्छा खाना बनाया हो, तो आप उसको भी थोड़ा ज़्यादा बनाकर उन तक पहुँचा सकते हो।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।
इससे क्या होगा उनको भी अच्छा लगेगा और सबको खाना मिलेगा।
हाँ जी, हाँ जी।